ค่ะ พอดีว่าช่วงนี้นะคะ รู้สึกว่า ตัวเองเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับเลยค่ะ แล้วก็ เอ่อ พักผ่อนน้อยเนาะ บางทีก็นอนแต่หัวค่ำ แต่ว่ามันก็สะดุ้งตื่นกลางดึกอย่างเงี้ยอะค่ะ แล้วมันก็ส่งผลต่อการไปทำงานของเรา เพราะว่าเราตื่นมาเนี่ย ก็เหมือนนอนไม่เต็มอิ่ม ทำให้เวลาไปทำงานเนี่ยเราไม่ค่อยโฟกัส เพราะมันก็จะรู้สึกง่วงระหว่างวันเนาะ ทีนี้ ทีนี้ก็อยากจะมาขอคำแนะนำนิดหนึ่งอะค่ะว่า พอจะมี ค คำแนะนำอะไรไหม? ที่ทำให้เราเนี่ย เอ่อ นอนหลับได้เต็มตื่น แล้วก็ไม่รู้สึกเหนื่อยระหว่างวันบ้างอะค่ะ
อืม อา อืม เอ่อ นอนไม่หลับเนี่ย มาเป็นเวลานานหรือยังเหรอครับ?
อืม จริง ๆ ก็นานแล้วนะคะ เป็นระยะประมาณ 2-3 เดือนได้แล้วค่ะ เพราะว่าจะคิดเรื่องงาน คิดวนไปวนมา มันก็ส่งผลทำให้นอนไม่หลับ แล้วก็ตื่นมาทำงานต่อ ก็ทำงานได้ไม่เต็มที่เนี่ยค่ะ ใช่
อืม ครับ แล้วตอนเนี้ยขอสาม ขอถามก่อนนะครับ ว่าตอนเนี้ยทำงานแบบไหนอยู่อะครับ? เป็นลักษณะแบบเราไปที่ออฟฟิศ หรือว่าทำงานที่บ้าน ทำงานประจำ? อะไรอย่างเงี้ยครับ
อืม อืม ตอนนี้เป็นทำงานที่ออฟฟิศค่ะ ก็ไป ไปตอนเช้า ใช่ไหมคะ ก็เข้างาน 9โมง เลิกงาน เลิกงาน 5 โมงครึ่ง แล้วก็กลับบ้านมาค่ะ เป็นงานรูทีน แล้วก็จะมีพวก Freelance ที่เราทำบ้าง เงี้ยค่ะ ตอนกลางคืน ใช่
อือ อือฮึ อ๋อ ครับ ก็เข้าใจเลยเนาะว่า เราทำงานทั้งตอนกลางวัน แล้วก็ทำอาชีพเสริมตอนกลางคืนด้วยครับ ทีนี้คือเรา อ่า มีอาการแบบนอนไม่หลับ เพราะว่าเกิดจากความเครียดใช่ไหม?
อืม ค่ะ อืม ค่ะ ใช่ค่ะ เป็น เป็นความเครียด ที่มันมาจากการทำงาน เพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่า งานมันโหลดเยอะมาก มันเป็นช่วงปลายปีด้วยอะค่ะ งานเยอะแล้วก็ เอ่อ มันด้วยความที่เรา งานที่เราทำเนี่ยเหมือนมัน เรารับหลายหน้าที่อะค่ะ มันหลากหลายมาก งานก็จะมาถม ๆ ๆ พอมาถมปุ๊บ! เราก็ทำไม่ทัน
ครับ อืม อา อืม ครับ อือ ๆ
อืม ก็เลยรู้สึกเครียด ใช่ ใช่ค่ะ ก็นอนไม่ค่อยหลับ ตื่นกลางดึกงี้ อืม
ครับ แล้ว อ่า ที่ ที่กล่าวเมื่อกี้นี่ คือ อ่า เป็นงานประจำเหรอครับ? ที่ว่ามันถาถมเข้ามา หรือว่าเป็นงานฟรีแลนซ์ ที่มันมากขึ้นอะครับ?
จริง ๆ เป็นงานประจำอะค่ะ ที่รู้สึกว่ามัน มันโหลด แล้วมันก็ทำไม่ทัน มันเยอะมาก แล้วก็เรากลับบ้านมา แล้วก็มาทำ Freelance ต่อ เพราะว่ามัน เอ่อ ช่วงนี้มันค่าใช้จ่ายเยอะเนาะ มันสิ้นปีแล้วอะ ก็ต้องทำหลาย ๆ จ็อบพร้อมกัน ใช่ มันก็ทำไม่ทันน่ะแหละ เออ ใช่ค่ะ
อือ อือ ๆ ครับ ก็เข้าใจแล้ว เอ่อ ครับ แล้วมีการวางแผนเรื่องตารางการนอนแบบไหนอะครับ? แบบว่า โอเค เราจะนอนประมาณไม่เกินเที่ยงคืนทุก ๆ วันนะ แล้วจะนอนช่วงเวลา อ่า ก็ อ่า 23:00 อย่างงี้ครับ สมมติเนาะ จนถึงเวลาประมาณ หกโมงเช้า แล้วตื่นไปทำงานเนี่ยครับ คือเราจะนอนให้มันครบ 6-8 ชั่วโมง อะไรเงี้ยครับ เราเคยวางแผนตรงนี้ไว้ไหมครับ?
อืม <smacks lips> ค่ะ อา อ่า ยะ ค่ะ จริง ๆ ก็ เอ่อ เคยคิดว่า อยากจะนอนให้มันเต็มอิ่ม แบบวันละ 8 ชั่วโมงอะนะคะ แต่ว่าด้วย ด้วยงาน ด้วยภาระ แล้วก็งานบ้าน แล้วก็อะไร ต้องเป็น ต้องพาน้องหมาไปเดินด้วยอะ มัน มันหลาย ๆ อย่าง ทำให้แบบเราไม่สามารถพักผ่อนได้เต็มที่ แล้วก็ต้องรีบตื่นแต่เช้าอะค่ะ ตื่น 6:00 อย่างเงี้ย ปกติถ้าเป็นตารางนอนนะคะ เราก็จะนอนประมาณไม่เกิน 23:00-23:30 อย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าช่วงหลัง ๆ ก็ทำไม่ค่อยได้อะ มันก็จะเลยไปเที่ยงคืนบ้าง 1:00 บ้าง แต่พอนอนดึกอย่างเงี้ย เขาเหมือนว่านาฬิกาชีวิตอะค่ะ คือตอนเช้า 6:00 ปุ๊บ มันก็จะเด้งทุกวันอะค่ะ เราก็จะเด้งตื่นขึ้นมา ไม่ ไม่ว่าจะนอนเต็มอิ่ม หรือไม่เต็มอิ่มก็ตาม มันก็เลยรู้สึกว่า พอเป็นอย่างงี้บ่อย ๆ มันก็เหนื่อยสะสมอะค่ะ ใช่ อืม
อือ อือ ครับ อ๋อ โอเค ก็พอเข้าใจเลยครับว่า อ่า ถึงแม้จะนอนไม่ครบถึง 8 ชั่วโมงต่อวัน แต่ว่าด้วยความที่นาฬิกาชีวิต นี่คือตั้งเอาไว้ แล้วก็จะตื่นประมาณ 7:00 งี้ทุกวันนะครับ อืม จริง ๆ แล้ว อ๋อ ครับ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะที่แบบเรานอน แล้วตื่น 6:00 ทุก ๆ วัน ไม่ว่าเราจะนอนอิ่ม หรือไม่ก็ตามครับ คือถ้าแบบมี น นาฬิกาชีวิต ที่แบบถูกตั้งเอาไว้แบบเนี้ย ผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับ เพราะว่าบางคนเนี่ย คือเวลานาฬิกาชีวิตนี่ บางคนมันกระสับกระส่าย ไม่ค่อยเป็นเวลาเท่าไรครับ เช่น บางคนเนี่ยอาจจะตื่น 5:00 หรือตื่น 6:00 หรือว่าตื่น 7:00 ครับ แบบนี้มันทำให้ เอ่อ ส่งผลเสียต่อสุขภาพมากเลยครับ เพราะว่า เอ่อ ด้วยความที่บั้นปลายของการตื่นนอนเนี่ย มัน มันไม่ค่อยคงที่ แล้วลักษณะของการนอนช่วงตอนต้น มันก็ไม่ค่อยคงที่อีก อืม อย่างเช่นว่า นอนตอน เอ่อ 23:00 หรือ 1:00 หรือ 2:00 แล้วมาตื่นอีกทีตอน 5:00 หรือ 6:00 หรือ 7:00 เงี้ย คือเวลามันรวนไปหมดเลยอย่างเงี้ย คือหลาย ๆ คนจะเป็นอย่างงี้ แต่ของคุณเนี่ย คือมันถูกฟิกซ์เวลาเอาไว้อะครับ ทำให้แม้ว่าจะนอนช่วงกี่โมงก็ตามแต่ แต่ก็ตื่นตอน 6:00 อยู่ดี ผมก็ อ่า ยินดีด้วยนะครับ ที่แบบได้แบบนาฬิกาชีวิตแบบนี้มาครับ ถัดมาก็คือ ต้องสอบถามเพิ่มเติมก่อนนะครับว่า เออ โอเคแบบในระหว่างที่เรานอนหลับ นี่คือมีการตื่นกลางดึกไหมครับ?
อา หกโมง ค่ะ 6:00 อา ค่ะ ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ ค่ะ อือ ค่ะ อือ ค่ะ โอ้ ขอบคุณค่ะ อืม จริง ๆ มีนะคะ ช่วงนี้บ่อยเลย แต่ก่อนไม่ค่อยเป็นค่ะ แต่เดี๋ยวเนี้ยเป็นเหมือน ด้วยความที่เราเครียดเรื่องงานว่า จะทำไม่ทัน หรือว่างานเยอะ แล้วก็กังวลเรื่องพวกค่าใช้จ่าย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันทำให้เราสะดุ้งตื่นทุกวันช่วงประมาณ 01:00-02.00 อะค่ะ ถ้าเกิดนอน 23:00 เนี่ย 01:30 เนี่ยจะตื่นมาแล้ว แล้วก็กว่าจะหลับอีกทีก็ 02:30 03:00 บ้าง อะไรอย่างเงี้ย ก็พยายามที่จะ อะไรเนี่ย ฟังพวกไอ้ ASMR หรือว่าพวกธรรมะนะคะ หรือว่าฟังเรื่องผี อย่างเงี้ย มันก็จะ ล ช่วยให้หลับไปได้ แต่จริง ๆ ไม่ชอบเลยอะว่า มัน มันเหนื่อยเนาะ เหมือนเรานอนไม่เต็มอิ่มอะคะ ใช่ พอจะมีวิธีในการแก้ให้นอนหลับได้ดีขึ้นบ้างไหมคะ แบบนี้?
อืม อืม อ๋อ ครับ เออ ๆ อา อืม อ๋อ ครับ ก็จริง ๆ แล้วเราเนี่ย เอ่อ วิธีการนอนของคุณ มันก็ถือว่า เป็นแบบ เป็นวิธีที่ดีแล้วนะ คือเราพยายามที่จะหาตัวช่วยมาทำให้เรา กล่อมเรานอนหลับเนี่ยครับ เช่น การฟังพอดแคสต์ หรือว่าการ เอ่อ ฟังเรื่องราวต่าง ๆ การดูอะไรก็ตามแต่ในช่วงตอน ตอนกลางคืนอะครับ คือ มันก็เป็นวิธีอย่างหนึ่งแหละ คือหลาย ๆ คนเขาก็ใช้วิธีกันนะ เวลาที่เขามีปัญหาเรื่องสุขภาพ การนอนไม่หลับเหมือนคุณเนี่ยครับ อ่า บางคนนี่คือ เขาไม่ได้พึ่งยานอนหลับ แต่ว่าใช้วิธีในการฟังเสียงคลื่นความถี่ต่ำ ๆ ทำให้ เอ่อ สมองรับรู้ว่า โอเค พร้อมที่จะเข้านอนแล้ว ผนวกกับไอ้ตัวบรรยากาศในห้องนอนเนี่ยคือ มันเต็มใจ ก็คือมืดสนิทนะครับ ไม่ได้มีแสงอะไรเพ่นพ่านเข้ามา แล้วก็ไม่ได้มีเสียงรบกวนใด ๆ นะครับ อืม ก็ลองจัดการวิธีแบบนี้ให้ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับ ถัดมาก็คือ ถ้าถามหาเรื่อง อ่า วิธีการแบบทำให้เรานอนดับได้ดีมากยิ่งขึ้น แล้วจริง ๆ แล้วนี่มันมีหลากหลายวิธีเลยครับ ยก จ ตัวอย่างเช่น เอ่อ การออกกำลังกาย ในช่วงที่เราทำงานเสร็จในช่วงเย็นนี่ครับ ที่คุณบอกว่า โอเค ทำงานตอนเช้า ขับกลับมาบ้านแล้วก็มาทำ เอ่อ พวกงานเสริมในตอนเย็นน่ะครับ ในช่วงเวลาที่เรากลับมาเนี่ยครับ ต้อง ข สอบถามก่อนนะครับว่า พอจะมีเวลาว่างสัก 1-2 ชั่วโมงไหมครับ เพื่อที่จะมาออกกำลังกาย อะครับ?
อืม อืม อืม อ๋อ อืม จริง ๆ ก็มีอยู่นะคะ เพราะว่าพอกลับมาถึงเนี่ย เราก็จะว่างสัก เอ่อ ชั่วโมงหนึ่ง เพราะว่าเราก็ หลังจากนั้นเราก็จะกินข้าว อาบน้ำ เตรียมนอน เอ่อ ไม่ใช่นอนค่ะ เตรียมทำ ทำงานเสริมเนาะ แล้วก็ แล้วก็ค่อยไปนอน มันก็พอมีอยู่ค่ะ แต่มันเป็น gap แค่เล็ก ๆ อาจจะประมาณสักชั่วโมงหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ พอได้อยู่
อืม อืม ครับ ก็ถือว่าดีแล้วครับ เรามีช่วงเวลาเล็กๆน้อย ๆ เอ่อ เราอาจจะเอาเวลาประมาณสัก 20 นาที ถึง 30 นาทีอะครับ คือมาออกกำลังกายบ้างก็ได้ครับ แบบเราไม่แบบจำเป็นที่จะต้องออกกำลังกายที่เป็นท่าทางที่หนัก หรือว่าเดินทางไปยิม ไปฟิตเนส หรือว่าไปสวนสาธารณะ จริง ๆ แล้วเราสามารถที่จะออกกำลังกายอยู่ที่บ้านได้เหมือนกันนะ เช่น อาการกระโดดตบ หรือการวิดพื้น การ Sit-up ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยครับ คืออาจจะเป็นการเต้นแอโรบิกตามวิดีโอ หรือว่าการเต้น Hula Hoop งี้ครับ ก็จะช่วยให้เรามีแบบการใช้พลังงานที่มากขึ้น แล้วพร้อมที่จะเข้านอนในตอนกลางคืนน่ะครับ อืม
อา ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม แบบนี้น่าสนใจมากเลยค่ะ เดี๋ยวจะลองดูนะคะ เพราะว่าปกติถ้าพูดถึงการออกกำลังกายเนี่ย เราก็จะไม่ค่อยออกที่ห้องสักเท่าไรอะค่ะ จะเป็นการแบบลงไปเล่นที่ยิม หรือว่าจะเป็นการนั่งรถไปเล่น อ่า ไปวิ่งที่สวนสาธารณะใกล้บ้านมากกว่า แต่จริง ๆ เวลาแค่ 1 ชั่วโมง หรือว่า 2 ชั่วโมงมันก็ไม่พอ มันก็จะเหนื่อยเกินไป แต่ว่าถ้าเกิดลองออกที่ห้องนี่ก็น่า น่าสนใจเหมือนกันนะคะ ไม่เคยออกเหมือนกันค่ะ เออ วิธีนี้ก็ดีเหมือนกัน แล้วพอจะมีวิธีอื่นอีกด้วยไหมคะที่ทำให้เราแบบว่ารู้สึกสงบก่อนนอน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แบบว่าช่วยให้เราหลับได้ดีขึ้นนอกจากว่า ออกกำลังกาย หรือว่า เอ่อ ฟังพวกคลื่นเสียง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่ทำให้จิตใจเราสงบ
อืม ครับ ครับ อืม อ๋อ ครับ ก็มีอีกครับ ม มีเลยครับ ก็คืออย่างการนั่งสมาธิครับ คือ อย่างถ้าเราไม่ชอบการออกกำลังกายเนาะ อย่างเงี้ย แต่ว่า เรา ย ล เรายังมีความคิดฟุ้งซ่านในเรื่องของการแบบคิด เอ่อ ถึงเรื่องงานตลอดทั้งวันเกินไปเงี้ยครับ เราแบบ เรายัง อ่า อ่า แบบกังวลอยู่เนาะว่าพรุ่งนี้เราจะมีพรอเจกต์ใหม่เข้ามาไหม? หรือว่าพรอเจกต์ที่ค้างอยู่อย่างเงี้ย ยังทำไม่เสร็จแล้วพรุ่งนี้ต้องไปทำงานต่อ อะไรเงี้ยครับ คือ วิธีในการนั่งสมาธิอย่างหนึ่งนี่ คือมันก็น่าจะช่วยได้เหมือนกันเนาะ พยายามที่จะ อ่า หายใจเข้าลึก ๆ แล้วก็หายใจออกเบา ๆ ช้า ๆ อย่างเงี้ยครับ ก็จะทำให้ เอ่อ สมองแบบปลอดโปร่ง มีสมาธิเพิ่มขึ้นงี้ยครับ แล้วก็ เอ่อ การฟังเสียงคลื่นเสียงแบบพวกพอดแคสต์ อะไรอย่างนี้ ก็ถือว่าช่วยได้เหมือนกันนะครับ ประมาณนี้เลยครับ
อา อืม อ๋อ จากที่ฟังมาน่าสนใจมากเลยค่ะ ก็คิดว่า เดี๋ยวจะลองไปนั่งสมาธิดู เพราะว่าก็เห็นเพื่อนน่ะค่ะ เพื่อนร่วมงาน หรือว่าเพื่อนสนิทเนี่ย เขาก็มีไปปฏิบัติธรรมกันบ้าง ก็เห็นเขาชวนอยู่ว่า เออ ถ้าวันไหนว่างก็ไป ไป เอ่อ ปฏิบัติธรรมกันนะสัก 2 คืน 3 วัน อะไรอย่างเงี้ย หรือว่าเขาก็แนะนำพวกไอ้ช่องในยูทูบอะค่ะที่จะมี อ่า ช่องของหลวงพ่อหลาย ๆ รูปที่ท่านก็ทำสื่อออนไลน์เนาะ ที่เราสามารถที่จะฟังแล้วก็ปฏิบัติเองที่บ้านได้ไม่ต้องเดินทางไปไหน วิธีนี้ก็น่าสนใจดีเหมือนกันค่ะ เดี๋ยวจะลองไปทำดูค่ะ เออ แล้ว แล้วพอจะมีแบบว่า อ่า มีวิธีในการปรับตาราง ไรงี้ไหมคะ? หรือว่าเราควรที่จะตั้งตารางวันเลยว่า วันเนี้ยเราทำงานกี่ชั่วโมง พออันนี้เราก็พักแล้วนะ เราก็ไปออกกำลังกาย อะไรอย่างเงี้ย หรือว่าควรที่จะทำยังไงดีคะ? ต้องจัดตารางชีวิตไหม? เออ
ครับ อืม ครับ ก็มัน มันจะมีอย่างหนึ่งครับ คือสำคัญกว่าเรื่อง อ่า ของการจัดตารางเวลาชีวิต ก็คือเราไม่ควรที่จะนอนตอนหัวค่ำครับ เพราะว่าถ้าเผื่อเรานอนตอนหัวค่ำสัก งีบสักประมาณ 1-2 ชั่วโมงเนี่ย มันจะทำให้ร่างกายของเราตื่นตอนดึกนะ แล้วเราจะมานอนหลับอีกครั้งหนึ่งนี่ ถือว่ายากมากเลยนะครับ ทางที่ดีเนี่ยคือ อ่า เราพยายามอดกลั้นเอาไว้ก่อน แล้วก็เตรียมตัวเข้านอนช่วงเวลาประมาณ 4, 5 ทุ่ม ได้แล้วครับ มันก็จะสามารถทำให้เรานอนต่อเนื่อง แล้วก็นอนหลับสนิทจนถึงหกโมงเช้านะครับ ก็จะเป็นวิธีที่ อ่า ดีที่สุดอย่างหนึ่งเลยนะครับ
ค่ะ อ้อ อืม <smacks lips> อ้าว! อือฮึ ค่ะ อือฮึ อ๋อ โอเคค่ะ อันนี้ก็ดีเหมือนกันค่ะ จริง ๆ พูดถึงว่า เราแอบงีบหลับระหว่างวันนี้ จริง ๆ ก็เคยเป็นนะคะ แบบช่วงเย็น ๆ เงี้ย เรากลับมาแล้วเราไม่ทำอะไรเลยค่ะ แล้วก็แบบทิ้งตัวลงที่นอนเลย แล้วก็ตื่นมาอีกทีก็ 2,3 ทุ่ม เออ แล้วก็ ก็นอน นอนไม่หลับจริงเลยค่ะ มันทำให้เราตื่นตัวตอนกลางคืนเนาะ แล้วก็ นอน ไม่หลับแล้วเช้ามาก็เพลียเลย โอ้โฮ! วันนี้ก็ได้ข้อมูลดี ๆ เยอะมากเลยนะคะเนี่ย เดี๋ยวจะต้องลองไปปรับดู เพราะว่าช่วงหลัง ๆ เนี่ย นอนไม่พอมากจริง ๆ ค่ะ แล้วมันก็ส่งผล ต่อการทำงาน ทำงานไม่ค่อยแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย แล้วก็เบลอ ๆ อะไรอย่างเงี้ย ไม่ค่อยมีสติสักเท่าไร วันนี้ก็ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ สำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์อะค่ะ
อืม อือ ๆ ครับ อา ครับ ก็ยังไงลองเอาวิธีที่ผมแนะนำในวันนี้ไปลองปรับใช้ดูครับ ผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งเนี่ย คุณจะมีคุณภาพการนอนที่แบบเต็ม เต็มเม็ด เต็มหน่วยดี ๆ อะครับ ยังไงวันนี้ ก็สวัสดีครับ
ค่ะ อืม ได้เลยค่ะ ขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ สวัสดีค่ะ